والله بصراحة هو آآ، اللي كانت عجبتني ه هو أنا أج أج يعني حاجتين تمام، اللي هو المسلسل بتاع Sherlock تمام اللي هو Sherlock Holmes م متّاخد من الروايات بتاعته تمام، آآ، وكانت برضه اللي هو أنا جبت سيرتها قبل كده اللي هو The Queen's Gambit تمام، آآ دول كانوا حاجتين عَجَبوني جدًا تمام، آآ اللي ما عَجَبنيش
إمم. آه. إمم. أيوه، أيوه. قرأت قرأتهم الأول بعدين شُفتهم والّا شُفتهم بعدين قرأتهم؟
آآ، هو بصراحة، بصراحة شوفتهم بعدين قرأتهم يعني. <chuckles>
إمم. آه، عشان كده ع <chuckles> عجبك الموضوع أيوه.
آه، آآ ما هو <chuckles> قُلت لك بقى السِر في دماغي. <chuckles> آآ آآ، على فكرة الحاجة التانية هو فعلًا كانت العكس لكن هي يمكن هو اتعملت مسلسل Anime تمام، اللي هو ب هو هو تقريبًا بتتعمل دلوقتي مسلسل كوري اللي هو بتاع آآ، هي كانت رواية Solo Leveling عمومًا تمام، آآ ده ب اتعمل Anime ودلوقتي بتتعمل كمسلسل كوري أنا قرأتها في الأول كرواية تمام، ولمّا شُفت يعني أنا لحد دلوقتي رافض إن أنا أشوفها كAnime بسبب ال ال الحرق اللي بيظهر لي، فأنا متضايق جدًا إن هو خلاص يا جدعان الحاجات دي ما ينفعش تتعمل <chuckles> كمسلسل ولا حتى ك آآ، لا، لا Anime ولا مسلسل حقيقي، يعني أنا في الحالتين مش عاجبني خالص تمام، آآ باني الشخصية في دماغي بشكل وباني كل حاجة بشكل وكل شوية لمّا أشوف بقى اللي هو الدنيا بيتعمل فيها إيه أو القصة بيتعمل فيها إيه باتضايق واللي هو باحس إن هم بياخدوا طِفلي كده الصغيّر.
العكس لأ، خلاص آه. إمم. آه، أيوه، أيوه. إمم. <laughs> آه. أيوه. <laughs> أنا اتمنّيت ال الرواية والفكرة بتاعتها وأحداثها ما تغيّرش فيها حاجة لو سمحت يعني.
آه بالضبط، هو يعني ما اتغيّرش حاجة ما ما اتغيّرش مش عارف في اللقطة دي. أنا كمان كانت الرواية بالنسبة لي أغنى بكتير ولمّا بقى أشوف حد من أصحابي بيتفرّج على المسلسل، "يا ابني ما تتفرّجش على الحاجات دي روح شوف الرواية." <chuckles>
إمم. <laughs> آآ ب بس آآ ال يعني الرواية هتبقى مدّة أطول في القراءة أو أو على الأقل هتبقى آآ، يعني مُرهِقة، القراءة مُرهِقة أكتر من المشاهدة يع
آه، هو بصراحة يعني زي ما أنت بتقول، هو فكرة القراءة مُرهقة أكتر للمشاهد، أنا دايمًا باحس إن أصلًا أي عمل روائي ما دام اتعمل في جانب سينمائي تمام، أو اتعرض للناس إن هم يشوفوه، ناس أكتر بكتير هتشوفه تمام، ده هيكون أفضل للعمل وأفضل للكاتب وهيساهم في ثقافة آه بالضبط، فهو يعني على الجانب الانتشاري فعلًا في ناس كتير بتستفاد وناس كتير بتتفتح لها فرص إن هم يشوفوا حاجات عُمرهم ما كانوا هيقرأوها، بس هنا أنا باكلّمك على إحساسي بقى اللي جوّا فاهم في غيرة كده تمام، <chuckles> على الحاجة اللي أنا باحبها.
أيوه. بالضبط، أيوه. في انتشاره يعني، آه. إمم، أيوه. طبعًا، طبعًا آه، أحداث اللي أنت اتعلّقت بيها وحبّيتها آه. أيوه، قادر أفهمك كويس. آآ، أنا عمومًا عايز أقول لك إن أنا اتبسط أوي من المكالمة دِيّة واستمتعت جدًا بيها وباشكُرك جدًا عليها يعني.
أنا كمان اتبسطت جدًا معاك، ويعني أكيد تحت أمرك في أي وقت ولا شكرًا على واجب.